Okay. Ja, ich glaube auch. Hm.
Ich glaube, es ist dann halt eher der Fall, die Person kriegt irgendwie 'n Haus vererbt und die kriegt dann irgendwie noch 300.000 vererbt und dann kriegt sie noch dies und jenes und hast du nicht gesehen.
Mhm. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht also, ich persönlich würde sagen, man muss auf jeden Fall so 'ne Grenze setzen, wie viele Häuser jemand besitzen darf oder wie viele Wohnräume. Also, ich würde sagen, so 2 vielleicht, weil das einfach es haben viele Leute irgendwie in Schweden so Ferienwohnungen und so und das finde ich auch nicht o also, nicht okay, dass ist das irgendwie, dass man sich als Deutsche 'ne Ferienwohnung auf Mallorca kauft oder so, das finde ich absolut nicht in Ordnung. Aber ich glaube, das kriegt man auch aus den Menschen nicht mehr raus. Ich kann da also, man kann jetzt nicht einfach jede 2. Haus enteignen.
Mhm. Ich glaube, es kommt drauf an ich finde, es kommt drauf an, wie oft das Haus benutzt wird. Und wenn du dann halt wirklich da leer stehende Häuser hast, also, wo du also, wo du wirklich seit 5 Jahren nicht mehr gewesen bist oder so, dann s das sollte verboten werden. Das soll komplett verboten werden. Also, so Wohnungsspekulation, dass du Wohnungen also, Wohnungen müssen vermietet werden, wenn du Wohnungen hast. Ich glaube, das ist halt 'n Punkt. Und, also, der oberste Teil.
Mhm, ja. Mhm. Ja. Mhm, stimmt. Nein. Aber ich finde so, was LEG macht, auch ganz schlimm, also, dass einfach so 'n Unternehmen, hm, tausende, tause hunderttausende Wohnungen hat und richtig schlimm mit den Leuten umgeht und einfach denen nur Geld aus der Tasche zieht. Ähm, also, wie ist es möglich, dass halt eine Firma so viele Wohnräume hat, weil du halt gesagt hast: „Wohnraum ist Grundrecht“, das müsste man eigentlich also, ich persönlich finde, das müsste man, wenn dann so 'n bisschen mehr aufteilen hier. Ähm, aber das ist ja schon in Berlin passiert, dass halt, ähm, ähm, wie hieß das, Wohnen irgendwas enteignet wurde? Ja, Deutsche Wohnen, genau, wo man irgendwann enteignet, passiert ist. Das fand ich echt 'n schönen Schritt in 'ne richtige Richtung.
Ja. Ja, ja, natürlich. Deutsche Wohnen und Co enteignen, ja. Ja. Ja, wobei daher aber auch dann hinterher das Problem ist, <snorts> die die gleichen Wohnungen wurden dann halt in den Zweitausendern für, ja, 'n Pfennig einfach weggegeben, die wurden verschenkt. Und dann jetzt kommen sie dann halt an und kaufen die gleichen Wohnungen für Unsummen wieder zurück. Und das sind halt Summen, die wirst du nicht reinbekommen. Also, das ist halt also, das ist eigentlich weiß ich nicht, und dieses Unternehmen ist halt reich geworden, ähm, oder noch reicher. Die haben jetzt anderswo Wohnungen und, hm, i ich weiß halt nicht. Äh, klar
Hm, ja, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es funktioniert nicht. Nein, nein, das ist mir schon bewusst, dass es nicht funktioniert. Also dass es, ähm das es halt der falsche Zeitpunkt ist und dass die Regierung einfach falsch gehandelt hat vor Jahren, schon Jahrzehnten, schon, ähm, aber ich finde ja, das ist aber auch 'n anderes Thema eigentlich. <chuckles>
Mhm.
Aber ja, ist schwierig.
Ja, ja gut, das stimmt. Ja, wobei wenn wir dann halt
Ja. Und, ähm, wenn du an den letzten Willen denkst zum Beispiel noch mal, findest du's schwierig, irgendwie über deinen Tod dann nachzudenken oder was du deinen Liebsten hinterlässt oder findest du's eher so 'nen, keine Ahnung, Thema wie andere Themen auch?